Ay, oo, very kasi pinalaki pinalaki kami na gano'n, although nung nagdalaga nagdalaga ako, may mga times na nagra ah, nag-stray away do'n sa teachings, do'n sa mga turo ng magulang ko. Pero do'n ko na-realize na, lahat pala ng tinuro nila sa akin, lahat pala ng discipline nila sa akin, tama, out of love. Kaya 'yun yung gusto kong maramdaman ng anak ko, kaya pina ine-explain ko sa kanya, talaga, kung bakit kailangan ba ito, para saan ba ito, makakabuti ba 'to sa atin o hindi? Para hindi lang dahil bawal, hindi, hindi dapat yung sinasabing, "Bawal ito anak, ha." Dapat alam niya kung bakit bawal ito.
Hmm. Mm. Mhm, Mm, Mm. Mm. Mm. Hmm, okey. Tama. Mm. Mm. Mm, mm. Okey. So, sobrang laking factor talaga, 'no, ng kung ano yung kinikilos ng magulang, 'yun yung ginagawa rin ng anak. So, naniniwala ka ba do'n na na for example, dapat ang anak, hindi nakikita yung mag-asawa na nag-aaway or may ginagawang bisyo. Gano'n din ba yung nakita mo sa mga magulang mo?
Ah, oo, nga. Mhm. Ay, oo, totoo. Kaya, ang a alam mo, ang akala ko no'n, perfect 'yong magulang ko, kasi hindi si hindi ko sila ever nakita nag-argue sa harap namin. Pero 'yun, do'n ako naniwala sa, ah, true love, na posible pa lang ang mag-asawa kahit na magkaiba yong ugali, eh, magiging harmonious.
Hmm, okey. Mm, tama. Mm. Hmm, yung relationship niyo? Mm.
Na dahil iyon, hindi kasi pinapakita na nag, ah, a-argue, which is ginagawa rin naman namin ngayon. Hindi namin pinapakita sa anak namin. Pero minsan hindi maiiwasan, pero pinapakita namin kung paano kami nagbabati, kung paano namin inaayos. So, hindi lang yong argument kundi kung pa pinapakita rin namin kung paano namin naaayos yong argument. Nakiki ipinapakita namin sa kanya na nag-so-sorry kami, ina-admit namin 'yong, ah, pagkakamali namin sa isa’t-isa.
Mhm. <chuckles> Hmm, okey. Maganda yan. Mm.

Hmm, okey.
'Yan, 2 o 1, and then kapag 'yon naulit na next time, 'yon din, ah, mag-uusap tayo mamaya pa rin ang sasabihin ko, kasi ayokong, ah, high yung emotion ko na didisiplinahin siya.
Okey. Eh, a ano namang masasabi mo ngayon, 'di ba kasi sa panahon ngayon medyo malaking impluwensiya ng mga technology 'tsaka mga gadgets, eh. Ganun ka ba, pag may yung ibang magulang kasi ginagawa nila, for example umiiyak yung anak dahil naglalaro siya ng game sa cellphone, tapos pag kinuha iiyak. Ganon ka rin ba, yung way ng parenting mo, paano mo dinidisiplina yung anak mo pagdating sa mga gadgets?
Ayun. Mhm. Okey, oo. Mhm. Oo. Ah, yes. Siyempre hindi naman maiiwasan. Actually nag-se-set, ah, ako ng ano, siguro 2 2 hours a day. Pero minsan hindi rin maiiwasan na masobrahan. Pero kapag ano, 'pag napansin kong napasobrahan, napasobra na siya sa pag-ga-gadget, sasabihin ko, "Anak 5 minutes na lang." O kung nanonood siya, "Anak 'pag natapos mo 'yan, ay last na 'yang papanoorin mong 'yan." So hindi ko naman aagawin agad, kasi 'pag inagaw agad siyempre baka naman gustong-gusto gusto nilang matapos 'yon o ano. So parang nag-he-heads-up ako para ayun, ma-i-ready din niya yung self niya na i-surrender 'yong gadget.
Hmm, okey. Tama. Mm. Hmm, okey. Mm. Mm. Mm, okey. So eto, kung ikumpara lang natin yung way ng pagpapalaki sa atin sa henerasyon natin. 'Di ba gaya nga ng sinabi mo, grabe yung mga magulang dati parang abuse na yung turing natin, pero di hmm.
Mhm. Ay oo. Yes, ngayon, pero noon hindi. Tsaka pinagpapasalamat natin kung looking back, pagpapasalamat natin yung mga discipline na 'yon. Ayon, tapos?
Tama. Mm, ngayon, base dun sa experience natin dati at saka sa ngayon. Ano yung mga mapupulot mo na maganda at saka yung hindi maganda na dapat mong i-apply ngayon bilang magulang sa panahon panahon mo ngayon?